Tabii ki. Sabah rutini olarak genelde sabah, böyle, saat 08:00-09:00 civarında uyanmayı ve, böyle, hafif bir esnetme olabilir, belki bir yürüyüş olabilir, onunla güne başlamayı çok seviyorum. O da birazcık güne, evet, daha enerjik başlamama yardımcı oluyor aslında.
A! E, süper. Hı hı. Aslında bu, eee, söylediğin çok önemli çünkü vücudu u uyandırıyorsun. Yani, zihnin uyan uyanıyor, gözlerini açıyorsun, bir de vücudunun da uyandırıyorsun, değil mi? Emm, pe peki sonrasında?
Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Iıı, onun daha sonrasında belki bir, iii, çay içiyorum ya da belki bir elektrolit desteği alıyorum. Ondan sonrasında kahvaltıya geçiş yapıyorum direktman. Eee, kahvaltı benim için olmazsa olmazlardan bir tanesi güne başlamak için. Bö eee, hem enerjimi toparlamak için hem de güne, geri kalan aktivitelere daha iyi odaklanmam için çok yardımcı olduğunu düşünüyorum kahvaltının.
Hı hı. <chuckles> Süper. Hı hı. Eee, ama sanırım çay ve kahvaltı ayrı bir yerde sanki, eee, türk kahvaltısı gibi değil diye anlıyorum. <chuckles> Tamam, peki. Eee, nasıl bir çay, eee, seni uyandırıyor? Çünkü, işte, melisa çayı, papatya çayı daha çok akşam yatmadan önce içilir. Eee
Yani, evet bi bir tık öyle. Evet, evet. <chuckles> Yani, benim için herhâlde dümdüz siyah çay diyebilirim, ya. <chuckles>
Hıı, dümdüz siyah çay, Tü ,eee, Tü Türkiye'deki siyah çay, değil mi? Onu söylüyorsun, aaa, evet. Emm, aslında içindeki tein de insanı, ııı, hızlıca uyandırabiliyor. Belki, yani, tabii ki her günün, her saatin, eee, çayı Türkiye'de ama, eee, gerçekten o, eee, enerjiyi de bulabiliyor insan sabahları, çünkü kahvaltının da vazgeçilmez bir parçası. Aynen. Emm, peki kahvaltılarını nasıl yapıyorsun? Belli bir, eee, kültür var mı? Atıyorum, eee, Fransız kahvaltısı gibi, İngiliz kahvaltısı gibi ya da, eee, Türk kahvaltısı yapmadığını söyledin çünkü.
Aynen. Evet. Aynen öyle, kesinlikle. Evet, kesinlikle. Olmazsa olmaz aslında, ya, çay.

Ben bilhassa yemeği sıcak yemeyi seviyorum, hani sonradan yapıp, eee, önceden yapıp ısıtayım tarzında değil, direkt yapayım yiyeyim kafasındayım, yani günlük yapıyorum gün eee, genel olarak. Ondan dolayı, ııı, olabildiğince çabuk yapabileceğim şekilde planlamaya çalışıyorum ki yemeğe çok fazla vaktim gitmesin. Yani, akşam yemeğini maksimum yarım saat içinde falan hazırlıyorum genelde. O da biraz aslında işimi bayağı kolaylaştırıyor. Özellikle fırındır, eee, bu airfryer dediğimiz bir o on ü ürün var. Onu da çok onu çok kullanıyorum yemeği yaparken. O da kesinlikle işimi çok kolaylaştırıyor aslında.
Hıı. Evet. Evet. Evet, evet. Hı hı. O çok pratik oluyordur. Evet, aslında kâseler de var böyle değil mi? Hızlıca, eee, birden fazla besin, eee, alabileceğin işte karbonhidratı koyuyorsun, lif
Evet, evet. Aynen öyle. Hazır şeyler, çok, onlar da bayağı kolaylık sağlıyor.
Evet, onlar da, eee, tüketilebilir senin durumunda. Emm, peki biraz da, eee, şeye gelelim şimdi, eee, iş zamanına gelelim. İşe, eee, başlamış olsan, eee, ve aslında, eee, erken gidiyor olsan belki hani, emm, uzaktan da çalışabileceğin bir iş olabilir ama biz şimdi haftanın bi evet haftanın 5 günü gittiğin bir, eee, zamanı düşünelim. Eee, bu şu anki rutinini nasıl oraya entegre edersin, o şekil bir, eee, yaşam biçimine?
Evet. İnşallah. <chuckles> Olur. Yani biraz düşünsem o işin başlangıç saatini falan, hani, nasıl diyelim 9-5 ya da 8-5 tarzı bir iş düşünelim o zaman.
Hı hı, evet, evet genel.
Öyle bir şey olsa herhâlde böyle bir yine 7.30-8.00 gibi kalkıp, eee, tabii ki yola da bağlı, ne kadar uzakta bu iş yeri ona da bağlı ama yine bir kahvaltı etmeye çalışırım. Edemezsem bile hani hemen hızlıca bir şeyler hazırlayıp, yanıma alıp belki bir iş yerinde bir kahvaltı etmeye çalışırım kesinlikle. Onun dışında yine gün içinde öğünler belki dışarıdan olabilir, belki iş yerinde, eee, bir şeyler yemek olabilir. Bu da seçeneklerimden 1 tanesi olur.
Değil mi? Trafik de etkiliyor. Evet. Yine o iş yerinin sağladığı şeylere de bağlı değil mi?
Evet, evet. Kesinlikle, onlara da bağlı. Onun dışında belki işten çıktıktan sonra, ııı, yorgunluğuma bağlı olarak spora gitme, sonra eve gelip akşam yemeği hazırlama tarzı şeyler olabilir. Tabii ki gelecekte neler neler olacak çok öngöremediğim için şu an biraz yorum yapmak zor oluyor ama, eee, kaba kabaca evet tahmin etmeye çalışıyorum aslında rutini.
Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Güzel, güzel şeyler um olur umarım.